あ、そうですね、確かに。まあ、特に朝なんかはね、やっぱり、ね、みんなで早起きって辛かったりすると思うのでね、それぞれのタイミングで活動できそうですよね。うんうん。
うん。 <chuckles> はい。 そうですね。
あとは、なんか、ま、でも、お土産選びとかも大体、なんか、1人で見るみたいな、なんか、まあ、みんなとも話しながらかもしれないですけど。そういう時とかも、割と自由行動ってあるのかな、ってのは思いますね、うんうん。
うん。 ああ、まあまあ、確かにそういうのもあるかもしんないですね。まあ、だから、やっぱり何か、1人で自由まあ、だから、やっぱりカラオケとかも、やっぱりみんなへの配慮とか、で、ちょっとストレスが溜まっちゃったりとか。なんか、あの、まあ、なんか、皆に配慮すんの嫌だから、もう、やっぱり、なん、タンバリン叩いてたりとか、まあ、なんか、知ってるまあ、すほんとに、知ってる曲が少ないので、まあ、さそんな、なんか、し少ないレパートリーからひねり出して、なんか、あの、じゅん自分の順番を、なんか、やり過ごすとかって結構、ストレス溜まっちゃったりとかあるんですけど。
はい。 うんうん。 うん。 <laughs> はい。 うん。 うん。 う、うーん。なるほど。
まあ、そうすね。やっぱり、だからこそ、1人の時間とか、まあ、ちょっと、あの、合間にでも取れたら、すごい良さそうですよありますよね。
うんうん。 あ、そうですよね。確かに確かに。うん、なかなかね、ずっと一緒だと、あ、ストレスどんどん溜まったりみたいなのもあるかもしれないんで。あ、あの、宿泊するお部屋とかはどうなんですかね、1つの部屋なんですか？
うん。 うーん。 ああ！そうですね、宿泊する部屋は、あの、あれなんですよね、こう、和室の、なんか、でかい、なんか、家族向けの部屋みたいなやつで、ちょ、4人なんですけど。まあ、でも、なんか、温泉とかは、あの、ちょそ備え付きというか、あの、ちゃんとあるんで。ま、それでなんか、まあ、例えばですけど、なんか、1回まあ、みんなさんで、まあ、全員で、なん「一緒に風呂行こう」みたいな感じで行くじゃないですか。ま、なんですけど、なんか、別のタイミングで、ちょっと、「もう1回風呂入りたいわ」みたいな感じで、行くことは可能ではあるのかなって、今、聞い思いましたね。うーん。
うん。 はい。 ああああ。なるほどなるほど。 うーん。 ああ、はい。 うんうん。 ああ。 <chuckles> 確かにね、それも良いですよね。なんか、ゆっくりお1人でお風呂とか入ると、ちょっとリフレッシュできたり、ね、しそうですよね。
はい。 うん。 「めっちゃ風呂好きなんだよね」みたいな感じで、全然違和感無いじゃないすか、そういうノリは。
あ、そうなんああ、まあまあ、確かに確かに。うんうんうん。ね、結構まあ、いらっしゃいますからね、こう、な何回もお風呂入りたい方ってね。うんうん。
はい。 うんうん、はいはいはい。
ああ、じゃあ、そんな感じでね、ちょこちょこでも1人の時間とか、ね、まあ、ゆったりできる時間、取れると良いですよね。
うんうんうん。

いや、そうですね。ま、結構なんかまま、それこそもう本当にカラオケとか以外だったら割とまあ、ちゃんと、ま、なんかみんなに配慮しつつでもあってもが楽しめる、感じではあったりはするので、ま、なんかそういう本当に唯一の我慢ならないところだったりとか、ま、なんか配慮がなんかちょっと多いなっていう部分とかになってしまうと、やっぱり、ちょっと厳しい場面も出てくるから、ま、だからこそそういってね、あの、ま、1人時間を、積極的積極的に取ったらちょっと怪しまれるかもしんないですけど、ま、取れたらいいなと思いますね、はい。はい。うんうんうん。
うんうん。 うん。 うん。 はい。 <chuckles> うんうん。 はい。 うん。 <chuckles> うんうん。ま、ね、バランス見ながらってとこですよね、うんうん、なるほど。ま、そう思うとちょっとね、その、カラオケの時間ま、多少ちょっとね、精神的なしんどさはあるかもしれないんですけど。なんかね、りょ旅行の日程全ての中で言うと多分限られた時間だと思うので。うんうん、ね。ま、ここはしょうがないかっていうぐらいな感じで、ね、ま、そん中でも何かね、楽しさ見出せたらいいですよね。ま、タンバリン叩くでもいいですけど。なかなかあれですか、そもそもなんか結構、音とかも静かな方がいいタイプなんですか？
はい。 ああ、そうですね。 <laughs> うん。 いや。いや。